Oke, ok berapa jam tuh berarti tadi?
Eee, kurang lebih, enggak nyampe 1 jam Kak, pokoknya empat puluh sampai empat puluh lima menit, dari Tanjung Pinang eee, dari bandara ke Lagoi tersebut gitu kan. Dan kalau untuk suasananya di Lagoinya ya, mungkin aku deskripsikan pas pintu masuk itu kan kita cuman dicek a kayak ditanya gitu loh sama satpam, "Mau ke mana?" gitu kan, terus diliatin KTP gitu, habis itu udah kita masuk dan memang, kanan kiri itu hutan rimba gitu loh, Kak, maksudnya tuh, eee, hutan yang lebat banget dan jalannya benar-benar mulus sih, bukan jalan yang bergelombang, eee, gonjang-ganjing gitu lah ya atau berlumpur gitu, enggak. Udah maju lah, jalannya itu udah dibeton, Kak, malah gitu kan, jadi kayak mulus banget kalau jalan di sana. Terus tuh, eee, paling ya ada monyet yang nyebrang doang sih itu Kak, kalau misalnya apa-apa, tiba-tiba gitu kan, dan suasananya itu apa ya, karena dia, eee, dipenuhi sama hutan ya, jadi di sana tuh kayak, eee, dingin, sejuk, gitu, kalau kita awal-awal masuk. Tapi pas udah masuk resort-nya itu benar-benar kayaknya hampir sama kayak Bali sih bisa aku bilang.
Oh enggak nyampe 1 jam ya dari dari dari bandaranya nih, dari Tanjung Pinangnya nih? Oh, oke. Ya ya. Iya. Oh. Oke. Ya. Oh, oke oke. Berarti kelihatan ini ya ada pantai juga enggak sih di sana atau cuman, eee, Lagoi doang? Oh, aduh penasaran sih.
Ada, tentu ada. Jadi mhm, nah kalau pantai ya, Kak, ya, kebetulan nih kalau Kakak berkunjung ke Bintan itu, yang namanya pantai itu, enggak ada biaya masuk, Kak. Semuanya itu gratis gitu dari ujung barat ke ujung timur lagi tuh, kalau Kakak singgah dan juga jalan-jalan itu, pasti masuk pantai itu ya paling bayar parkir doang lah. Tapi kalau kayak harus 1 orang berapa masuk itu enggak ada, terus juga kalau misalnya kan ke Lagoi itu ada 2 jalan Kak, yang 1 lewat, eee ,hutan-hutan gitu jalan-jalan, mmm, hutan gitu kan, tapi yang 1 ada lewat pinggir pantai. Itu pemandangannya lebih seru lagi sih, Kak, karena benar-benar, eee, hamparan pantai dan laut biru sih yang Kakak lihat kalau sepanjang jalan, gitu.
Oh iya? Oh. Ya ya ya. Iya. Wah, itu bersih enggak s bersih kan pastinya pemandangannya ya, laut birunya ya? Pasti b jernih ya?
Oh, tentu. Kalau misalnya Kakak ke Bintan ya, eee, pasirnya tu beda dari pasir yang di Bali, Kak. Pasirnya itu benar-benar halus, terus tuh putih, bersih, dan juga apa ya, ada namanya pantai Trikora ya, Kak, di situ kan. Nah, pantai Trikora itu pemandangannya itu kalau Kakak pernah lihat Bangka Belitung yang banyak-banyak batu gitu. Nah, kayak gitu Kak, pemandangan di Trikora itu. Jadi seperti itu juga ada di Bintan, Kak. Jadi wajib sih ke sana aku saranin ya, Kak, ya. <laughs>
Mmm, jadi penasaran. Oke. Iya iya. Iya iya iya iya. Iya, ya pernah. Wah. Wah, ini mena menarik dan bikin penasaran banget sih pantai sama resort yang Lagoi tadi. Nah, sama penasaran sih kalau yang resort ya, kalau pantai ya taulah ya, orang pengen kesana mungkin ngeliat sunset, ingin ya ingin santai-santai di pantai ya. Tapi kalau yang ke Lagoi tadi tu kan kolam renang ya, sebenarnya ya, resort kan? Nah, menurut, Kakak sendiri apa sih yang bikin orang itu pengen dan penasaran nih ke Lagoi tadi?
Betul.

Oke oke. Sebenarnya kalau untuk etika, sebenarnya sama aja ya, Kak, ya. Dalam konteks general itu ya kita harus, eee, berpakaian sopan, gitu kan. Terus tuh juga nggak ada kata-kata kotor. Dan kebetulan memang kalau misalnya Kakak ke bagian resort-nya itu nggak ada, apa ya, nggak ada perumahan warga, gitu loh. Jadi bener-bener resort itu kawasan yang bebas dari, eee, apa ya, perumahan atau pemukiman warga. Emang khususkan untuk wisatawan, gitu. Jadi pas masuk itu, ya udah, paling lihatnya hutan langsung. Jalan beberapa 15, 20 menit langsung ke resort-nya gitu. Terus juga kalau misalnya, ah, peralatan ya yang mungkin dibawa. Mungkin kalau Kakak ke, eee, yang kolam renang tadi itu, itu kan, apa ya, cukup, eee, luas ya kolam berenangnya itu. Eee, ini, jadi kalau bisa sih bawa pakaian renang sendiri sih, Kak. Pakaian renang sendiri sama perlengkapan renang. Terus juga karena di sana itu sekelilingnya hutan, ya, kolam renangnya, bukan pantai gitu kan. Jadi bener-bener kayak harus, eee, siap siaga sama mungkin kayak, eee, nyamuk atau apa. Jadi bawa perlengkapan seperti itu juga, Kak.
Iya. Benar. Oh, oke paham. Paham. Paham banget. Iya iya. Oke. Iya. <laughs> Oh, oke, paham paham, biar nggak kena gigit nyamuk, gitu ya. Dan berarti ini berarti ini kolam brenya kolam berenangnya, tampilannya, view-nya itu, pemandangnya berarti ke hutan yang kayak pohon-pohon gitu, ya?
Aha, benar benar benar. Betul sekali, Kak. Jadi kayak kolam renang di dalam hutan gitu konsepnya.
Oh, oke, ini oke, ini menarik banget, jiwa-jiwa travelling-ku langsung, apa, langsung meronta-ronta. Oke, ini makasih banget ya, Kak, rekomendasi spot trembunyi tersembunyi di tempat Kakak, semoga kita bisa ngobrol lagi ya di ke depan harinya, ya. Sampai jumpa, oke, dadah, Kak!
<giggles> Meronta-ronta ya, Kak. <chuckles> <laughs> Oke, sampai jumpa, Kak.

Kalau di Lago itu kan daerahnya ya Kak ya, daerahnya kayak Bali mungkin namanya itu Kuta gitu kan. Nah di Lago itu banyak resort-resort Kak, jadi gak cuman 1 resort aja ada yang tadi kolam renang terbesar, ada juga, eee, apa ya kebun binatangnya di sana juga ada, terus tuh ada resort, eee, hotel mewah di sana juga ada resort yang pantainya, eee, luas itu juga ada, jadi kayak macem-macem yang mana kita bisa pilih gitu mau nginep di mana, atau mau main di mana itu banyak sih Kak pilihannya.
Iya iya. Oke. Oh oke, menarik sih menarik banget. Nah 1 lagi nih Kak, menurut Kakak nih apa sih yang bikin beda dari tempat, eee, tempat yang udah terkenal nih? Misalnya kayak apa ya, kayak, mungkin yang di daerah-daerah Bogor, Puncak gitu sama, eee, resort yang Kakak baru kasih barusan kasih tahu tadi, kayak mungkin dari suasananya kah, atau makanannya kah, atau orang-orangnya, atau mungkin sejarahnya mungkin, kalau misalnya ada.
Oke. Kalau dari aku ya, mungkin aku cerita masalah makanan nih, jadi ada satu makanan yang gak ada di, eee, manapun kecuali di sana Kak, namanya itu agak unik ya Kak ya, dia itu makanan laut ya, namanya itu gonggong Kak. Nah dis iya bener Kak bukan anjing ya Kak ya, tapi itu makanan laut gitu, kan dia kayak, eee, apa ya, kayak kerang gitu, tapi bukan yang kerang, tapi yang warna putih gitu kerangnya. Nah di situ tuh cuman ada di sana doang Kak, di tempat lain itu Kakak gak pernah ataupun Kakak ke Bali pun gak akan pernah Kakak nemuin yang namanya gonggong itu. Nah biasanya
Menurut Kakak apa tuh yang bikin beda? Iya iya. Oh iya. Apa tuh? Iya iya. Gonggong? Iya iya iya iya iya. Oh oke. Dia kayak gimana sih ini dimasak, digoreng, direbus atau gimana sebenarnya?